จริง ๆ ค่ะ ส่วนมากเขา ก็มีฟังเพลงนะคะ ฟังเพลงที่ชอบหรือว่าดูซีรีส์ที่ชอบ แต่ส่วนมากเวลาที่กำลังพักผ่อน หรือว่ามันเป็นชั่วโมงชมรมที่เด็กต้องไปเล่นกีฬา แล้วเราก็ไม่ใช่ครูพารา เราก็จะว่าง 1 ชั่วโมงในวันพฤหัส ทีนี้
อา จ้ะ จ้ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ
แล้วบางคนเด็กก็ เขาก็ไม่อยากไปออกกำลังกาย เขาก็จะมาหาเรา แล้วเขาจะมาอ่านหนังสือให้เราฟัง เป็นหนังสือนอกเวลา หนังสือนิทานอีสป แบบเนี้ยค่ะ เขาก็จะมาอ่านให้ฟัง ก็รู้สึกว่า วันชมรมกีฬาอะค่ะ ที่เป็นอะไรที่เติมพลังเพราะว่ามีเด็กเขามาอ่านหนังสือให้ฟัง เราก็รู้สึกว่า อา ทำไม่ขยันจัง คือเขาแค่อยากฝึกอ่าน แบบเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเติมพลัง เวลามีเด็ก ๆ มาอ่านหนังสือด้วยในเวลาว่าง ใช่ เขาก็จะถามเราแบบคำง่าย ๆ เช่นคำนี้ว่าอะไร อย่างเช่น ขนม คำศัพท์แบบคำควบกล้ำที่เด็ก ๆ เขาจะอ่านไม่ออก ประมาณเนี้ยค่ะ เลยรู้สึก รู้สึกดีที่เวลาว่างมีนักเรียนมาอ่านด้วย แล้วของคุณล่ะคะมีอะไรที่เตรียมพลังในระหว่างที่ทำงานบ้าง?
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อะฮะ อา ก็ จ้ะ ก็น่าจะคล้าย ๆ กันแต่ทางนี้จะไม่มี จะมีไม่มีเด็กมา มาอ่านอะไรให้ฟังหรอกเนาะ ส่วนใหญ่จะมี จะมีมาก็คือมาแบบ เอ่อ มีแต่ปัญหามาให้ อย่างเงี้ย <laughs> "อาจารย์ช่วยหน่อย อย่างงั้น อย่างงี้ อย่างงู้น" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แต่ว่าที่เติมพลังเป็นพิเศษจริง ๆ แล้วแบบว่าเหมือนรู้ใจกัน เด็ก ๆ เขาก็จะรู้ เพื่อน ๆ เขาจะรู้กัน ก็คือถ้าเมื่อไรที่มีชาเย็นอยู่บนโต๊ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ <chuckles> ค่ะ อ๋อ
อืม นั่น นั่นแปลว่าขณะนี้ เอ่อ กรุณาอย่า อย่าพึ่งกวนใจก่อน ขอให้ได้ดื่มด่ำกับชาเย็นก่อน แล้วทุกอย่างจะดีค่ะ ฟีลลิงมันจะกลับมา แล้วก็มันจะแบบสดชื่นได้ทั้งวัน ยังสามารถต่อสู้อยู่ในห้อง ในห้องสอนได้เหมือนเดิม ยังแบบ fighting กับทุกอย่างได้ค่ะ ถ้ามีชาเย็นอยู่บนโต๊ะ อืม อย่างงี้เลย <chuckles> ใช่ เติมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดค่ะ มันทำให้อารมณ์เราดีขึ้น แล้วเรามีพลัง มันจะจุดประกายพลังของเราออกมาเลย อืม อย่างงี้ จะใช้อย่างนี้ตลอด ค่ะ ใช่ เพราะว่าพอ พอระหว่างทำงานน่ะจะฟังเพลงก็ มัน มันกวนสมาธิอะค่ะ คือจะ จะเป็นคนแยกประสาทไม่ได้ อย่างงั้นมากกว่า เป็นคนแยกประสาทไม่ได้ เพราะถ้าฟังเพลงด้วย แล้วทำงานด้วยมันจะ มันจะไม่มีสมาธิในการทำงาน อาจจะ อ่า สมาธิในการทำงาน แต่ อ เพลงที่ฟัง ก็คือไม่รู้ ไม่รู้จะฟังทำไม เพราะมันจะไม่ได้ยินอะไรเลย อย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าตั้งใจฟังเพลงไปหน่อย งานที่ อย่างงานที่ทำอยู่ก็จะทำไม่ได้แล้ว เพราะมันไม่มีสมาธิในการทำงาน อะไรอย่างเงี้ย เออ อืม เพราะฉะนั้นถ้าระหว่างวัน ในระหว่างช่วงเวลาทำงาน ก็จะเนี่ยค่ะ ชาเย็น
อืม เข้าใจเลยค่ะ จริง จริงมาก มีน้ำตาล ดีมาก ๆ เลยค่ะ อืม ค่ะ อุ๊ย อืม อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะ